Visita a sorpresa. Ehm, noi gli vogliamo un sacco bene a questi nostri amici e capiamo che, ehm, dati tutti gli impegni di tutti, lavorativi, familiari, ehm, organizzarsi, cioè mettersi d'accordo è impossibile. Per cui, ehm, dobbiamo davvero adattarci a queste situazioni in cui loro ci piombano in casa, ce lo dicono mezz'ora prima: "Guarda stiamo passando di lì."
Certo. Ah okay, però almeno ti avvisano, perfetto, anche citofono: "Scusami, ho 10 minuti son passato a salutarti, posso salire?" <chuckles> Oka
Bravo! Esatto. Allo la fortuna è questa, che nella mia via, ehm, si trova parcheggio molto difficilmente, quindi riusciamo. <chuckles> Quindi se loro ti dicono: "Guarda tra 10 minuti siamo lì", per certo abbiamo 1/4 d'ora in più di margine
Okay. <chuckles> Co d'ora, esatto, c'è qualcosina in più perché sai che comunque devono trovare parcheggio, queste cose qua, certo.
perché loro girano, girano. Tranne il caso in cui, ehm, lui, il capofamiglia di questi miei amici, mhmm, si ferma davanti alla porta di casa e fa scendere prima tutta la famiglia. Moglie e tre
Ah, fatti stavo dicendo qualcuno magari ha qualche tecnica appunto per non <laughs>
Ecco, allora quando è così davve e e ehm, succede raramente perché a t i bambini sono molto piccoli quindi è anche un po' pericoloso, no, che una mamma con 3 bimbi piccoli esca, quindi però è successo. Comunque
Certo.
di solito metti che ho mezz'ora di tempo, mhmm, mhmm, dopo aver ricevuto la chiamata.
Mh.
Okay, quindi cosa faccio? <exhales> Allora, prima tiro una parolaccia, okay così per sfogarsi. <chuckles> Sì, esatto.
Oka Dinque di incoraggiamento. Vai. Okay.
Dopodiché incomincio a distribuire i compiti, ehm, con mio marito e mio figlio.
Mh.
Ehm, la la procedura è questa: scegliere vabbè bisogna liberare sicuramente cucina e sala, quindi si si dà priorità questo ambiente che è dove riceveremo gli ospiti.
Okay.

Certo, sì.
Quindi quindi davvero è l'ultimo dei miei pensieri. Ehm, è più un
Quindi tu preferisci farti vedere un po' come la diciamo far vedere la casa vissuta, nel quotidiano?
Esatto, la nostra casa è proprio vissuta. Noi siamo così e ne vado anche molto fiera di di questo.
No va beh, certo, certo assolutamente.
Cioè, mhmm, io permetto po poi siamo in 3, no, ci sopportiamo anche con i nostri difetti, le nostre mil mille hobby. Ehm, io penso che, mhmm, anche tutti gli hobby che ha mio figlio, i suoi interessi siano stati resi possibili dal fatto che gli è stato concesso davvero di espandersi in tutte le stanze.
In tutta ca esatto in tutta ca c'è qualcosa di tuo figlio dappertutto, così almen sai che è passato dalla stanza da letto, dal bagno, dalla cucina.
Sì e non l'abbiamo limita Sì, però voglio dire se ci sono dei libri per terra- ma che bello, ma ben vengano- vuol dire che qualcuno li ha aperti.
E quindi legge qui esatto, può essere anche argomento di conversazione.
Esatto, quindi
Uhm, già stavi leggendo questo libro, che bello sì, sì
Eh, poi se imparasse anche a metterlo a posto sì, sarebbe <chuckles> sarebbe perfetto. <chuckles>
<laughs> Sarebbe be perfetto, cioè usarlo: "Bravo che leggi, però mettilo anche a posto che è meglio."
Maga magari gli gli compro un libro su come mettere a posto i libr dove eh <chuckles>
<laughs> Esatt <laughs> esatto. Ma abbiamo parlato di tuo marito, tuo figlio, avete anche qualche animale domestico che magari devi gestire qualche pelo di cane, gatto oppure siete solo voi 3? O ce li hai avuti in passato per le pulizie?
Ah, uhm, allo per fortuna non più.